うーん、なるほどなるほど。はい。
うん。あとなんかそのグラノーラバーみたいなそういう何て言うんでしょう。その栄養がギュッと、あの、入ったナッツとかがね。あの、入ったそういうバーみたいなおやつを食べてもいいですよね。
はい。 はい。 ああ、なるほど。ま、健康的なスナックを食べるっていう感じですね。うんうん。
うーん。 そうですね。うーん。 そういうそれをすることによってね。あの、ま、普段多分あんまり食べていらっしゃらないですよね？
ああ、なってないですね。あんまり、はい。
うん。なので多分たまに食べるそういうものって結構、あの、体がなんかね、反応してくれるので、うん。あの、わっ、目が覚めたな。みたいなね、リフレッシュにも繋がるんじゃないかなって思います。
はい。 うんうんうんうん。 ああ、なろなるほどなるほど。はい。まあ、もう、ま、すべてはとにかく、まあ、朝起きてすぐに運動して、ま、それでちょっと体をなんかエネエネルギーを高めてから、まあちょっと、その、そうしたら朝食もとれるし、ま、昼食も取れるんで、まあエネルギーを貯めその栄養素も貯めて、足りなかったら、まあ、ん、途中でかんしょん、まあ、健康的な間食なりカフェインなりとることして、ちょっと耐えるたら、ま、そしたら集中力上がるかもしれませんね。うんうん、なるほど。はい。
ん、うーん。 はい。そうですね。 うん。 うん。 そうですね。 うん。 はい。 そうですね。 うん。 うん。あ、集中力もね、劇的にアップすると思いますよ。え、ぜひ、うん。やってみてください。
はい。あ、じゃあ、はい。ではちょっとこれ試してみます。あ、今日はどうもありがとうございました。